Evet, evet, tabii. Normalde onun zaten bir hesaplaması var. Kilona göre hesaplıyorsun onu. Eee, işte kilonun, eee, işte 1.2 çarpı 1.2 olarak düşün ve o kadar, eee, işte protein alman gerekiyor. Ona göre hesaplıyorum ama benim bir de hani bazı standart olarak yediğim şeyler var. Mesela kahvaltıda hiç değişiklik yapmıyorum. Benim kahvaltım her gün aynıdır. Eee, 3 tane yumurta, sadece şeyi değiştiririm, o yumurtanın pişme şeklini değiştiririm. Bazen işte, emm, çırpma yumurta yaparım, bazen de direkt, emm, <tsk> kaynatırım. Ha. Değişiklik olsun diye, evet bu ş yani yumurta, yumurta hep aynı, yediğim yumurta hep aynı ama onun pişirme şeklini değiştiririm. Onun yanında, mesela, avokado her zaman olur ve işte mesela şey var, emm.
Hı hı. A! Anladım. Hımm. Hımm. Onları da, değişiklik olsun diye mi yapıyorsun, aslında? <chuckles> Aynı şe Hımm. Sağlıklı yağlardan, yani alıyorsun, bir nokta.
Evet, evet, sağlıklı yağ olmasından dolayı, evet ve onun yanına da protein olarak zengin, eee, peynirleri seçiyorum. Hem tuzsuz, eee, hem de protein olarak zengin. Bu yü
Hı hı. Hımm. Bak bunu bilmiyordum, tuzsuz olması gerektiğini. <chuckles>
Evet, tuzsuz, tek başına yemezsin onu muhtemelen. Hani, böyle, özellikle bizim türk kahvaltısında şey vardır ya, hani, güzel bir peynir seçersin, t t hani. T ç kendisi lezzetlidir, onu yersin, hani, keyifli keyifli. Benim yediğim peynir, asla öyle bir peynir değil, tatsız tuzsuz.
A! Evet. Hı hı. Yağ oranı nasıl peki? Ed yüksek mi? Düşük mü? Hımm. Düşük oluyor galiba. <chuckles> Öyle mi?
yüzde iki yağ, benim kullandığım. Evet, ben öyle, evet, ben öyle tercih ediyorum. Yağ oranı bayağı düşük tercih ediyorum. Hani, zaten, yemek pişirirken de aslında yağ hiç kullanmıyorum. Her şeyi airfryer'da yapıyorum.
Hı hı. Hı hı.